Ah, tá, entendi.
Então, até coloca aquelas coisinhas que no Brasil também tem, por exemplo, no Rio de Janeiro já eles já consomem açaí colocando aquelas caldas.
Aham. É, bem doce e coisa e tal.
É, chocolates e tudo, assim. E aqui na Europa, também, eles estão consumindo dessa forma. Sabe, colocando granola, coro colocando frutas, né. Então, só que assim, o o europeu, né, assim, os portugueses, eles estão começando agora a despertar pra açaí, né, principalmente os adolescentes, os jovens. Eh, mas tem muitos brasileiros, o que é muito bom, né, o que é muito positivo. Mas, realmente, nessa época, a gente tem essa queda, já naturalmente, mesmo quando está tudo bem.
Uhum. Nessa época, aham. É, e Aham. É, normal. Mesmo no Brasil, imagino eu, a não ser que seja no norte, né?
No norte, não. Vou te dizer que no norte não, por
No norte não. Tá. Não foi por isso que é é Mas também não caberia a você, eh, explorar esse novo nicho, né. Eh, dependeria bom, talvez procurar novos clientes, mas seria uma coisa, assim, pra curto prazo, muito difícil, né?
Estamos encontrando muitas dificuldades, sabe. Porque E aí, acaba sendo essa frustração. Porque a gente vai, a gente está indo até mesmo lá de porta em porta, sabe? Porque, eh, está desafiante, então Mas muitos já t já têm o fornecedor, né, eh, e tem preço também, porque já tem pessoas fabricando aqui. E o nosso não; a gente traz do Brasil, então o custo é diferente. Então, como aqui já tem gente fabricando, então eles conseguem colocar até um preço melhor. Então, assim, a gente ainda tem que ultrapassar esses desafios, sabe. E e não temos conseguido.
Uhum, e qua qua qual o tempo de de armazenamento que vocês podem ter antes assim, termos de conserva an antes que estrague?